Eu tenho umas orações que eu faço, né, uns propósito que eu tenho às 09:00, parei e voltei às 10:00. Aí, fiquei até 12:30. Quando eu levantei, eu não estava com fome. E quando eu parei às 10:00 eu tomei café, sabe.
Uhum. Hum.
Aí eu fiz um sanduíche e saí pra dar uma caminhada que tá sol hoje. Mas assim, eu não tenho comido como eu como normalmente, sabe. Eu dei uma deslizada e o fato de eu sentada.
Uhum, vo você acha que você pode melhorar, né, na situação da da alimentação. Agora, eh, preocupada com o sentido da roupa, né, o fato de você ter 3 calças e 2 não
Com certeza. Só que assim É, não vai ter que, é é.
duas não caber.
Eu até falei com minha amiga, ela veio passar o, eh, o Natal aqui dia 25.
Uhum.
E ela, da outra vez, nós fizemos, eu ela e uma prima dela fizemos uma uma dieta que elas compraram, sabe, uma reeducação alimentar. Só que eu acho que nessa época não é legal.
Uhum. É verdade.
Eu falei: "Olha, é melhor começar dia 2, porque agora, olha, é muito desafiante, eu vou sofrer mais do que"
Muito desafiante, né, essa época. Uhum.
Também não é por aí. Até falei pra ela: "Ah, porque eu comi muito no Natal." Falei "Mas quem que não comeu?"
É verdade. Uhum.
Isso é natural.